Alam mo ba, recently masyado na akong nagiging dependent sa mga UPF's, yung mga ultra processed foods ganyan, yung mga delata, instant noodles and siyempre hindi naman healthy 'yun kasi marami siyang, alam mo yung, carcinogens na puwedeng mag-ano, mag-cause ng cancer or aya any ano other diseases. Eh, work from home worker ako so madalas lang nasa bahay ako and yung work ko 2 din ganyan, so sobrang busy ko, nahirapan akong mag-ano, magplano ng ano, ng mga puwede kong kainin sa buong linggo. So, mostly kung ano lang yung nasa ref, ano yung accessible, ano yung pinakamadali, dahil nga gigil na gigil akong magtrabaho ngayong December so wala na akong plano ay wala na akong time para magplano do'n sa mga kakainin ko. Eh, ayun nga wino-worry ko na ano, isa pa, nagge-gain na ako ng weight dahil nga ang mga kinakain ko very unhealthy, ta's lagi lang minsan may time pa nagpa nagpa-fast food ako sa sobrang, alam mo 'yun, katamaran ko na din na ano na magluto. So, gusto ko sanang ano, alam mo 'yun, mag-seek ng help o ng mga suggestions mo. Ano ba yung mga puwede kong gawin para at least ma ma-lessen na yung pagkain ko ng ano ng mga ultra processed foods or ng fast food ganyan. Yung totoong pagkain talaga yung kakainin ko na niluto sa bahay ganyan, alam ko yung mga nilagay na ingredients. At least man lang sa alam mo 'yun sa makabawi ako sa ano, sa katawan ko kasi less na rin yung ano ko, eh, yung physical activity ko, eh, dahil nga work from home worker ako. So inaalala ko talaga ngayon yung ano, yung physical health ko na baka mamaya, 'wag naman sana, magkaroon ng ano ng problema, 'di ba? So gusto ko sana siya agapan by ano, by doing something small, kagaya ng, alam mo 'yun, pagkain ng healthy. So, baka naman mayro'n kang naiisip diyan, may routine ka na puwede kong sundin na, alam mo yun, makapag-prepare ako ng food nang maayos, eh, na ano rin sa schedule ko, naaayon din, ganyan?
Mm. Oo, alam mo mahirap talaga yan lalo na sa mga katulad natin na work from home 'no. Kasi, kumbaga halos wala ng time para mag magluto, mag-prepare, mamalengke 'no ng mga kailangan. So, ah, kadalasan may tanong lang ako. Ano ba mayro'n ka pa bang mailalaan na kahit mga ilang siguro kalahating oras na makapagluto sa isang araw or talagang wala talaga as in?
Oo. Yes. Mm. As in, wala talaga. <laughs> Dahil sa 2 yung job ko tapos, sa totoo lang aamin ako sa'yo ngayon kasi hindi na talaga, hindi rin ako nagde-day off na. 7 days a week na ako nag-work so kumbaga ang pahinga ko na lang talaga ay yung tulog. Tapos may mga mini breaks lang 5 minutes, 5 minute break ganyan 15 minute. Which is sa tingin ko hindi man ako makakapagluto ng maayos na 15 minutes, anong lulutuin mo sa 15 'di ka naman makakapag-adobo ng 15 minutes. Di ka naman makakapag-chapsuey ng 15 minutes 'di ba? So ayun yung ano ko, tapos ang problema ko kasi solo living lang din ako, ako lang yung mag-isa sa bahay. So, wala akong puwedeng makatulong na ano nandito ang aso ko pero hindi naman to nagluluto. <sniffs> Na pinapakain ko lang din siya. So dog food lang din yung kinakain niya. Actually 'yun nga hindi na rin ako nakapag prepare. Dati nakapag meal prep pa ako ng ano para sa aso ko, pero ngayon dog food nalang lagyan ko lang ng mainit na tubig, okey na 'yun. So ayun yung situation ko. Ah, dahil nga 2 yung, ah, job ko, ah, hindi na talaga ako nakakapag-ano nakakapag-prepare. Wala talaga akong time na maisingit siya.
Ah. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm. <laughs> Mm, alam mo, mahirap talaga ’yan, eh, kasi lalo na ngayon, ’di ba, magpapasko. Kumbaga, parang talagang huma-hustle lahat ng mga tao, 'no, para may, ano, may budget sa kapaskuhan, sa holidays. Pe alam mo maisa-suggest ko sa'yo ha, hmm, puwede ka naman kasi sabi mo kanina, may nabanggit ka, may ref ka, 'no. So I suggest bigyan mo ng kahit isang araw na makapamalengke ka ng mga ingredients, 'no, tapos puwede ka namans, let's say for example, magluto for today. <swallows> Sabihin mo tapos, um, ilagay mo sa ref yung natira, tas iinit mo para at least mabawasan yung pagkain mo ng mga processed food kasi, ano, eh, hindi naman na natin talaga yan maiiwasan, 'no, kasi yan yung ready available, pero hindi mo nam oo, 'tsaka masarap totoo naman talagang kailangan lang talaga, kumbaga, moderate lang talaga yung pag pagkain natin ng mga gano'n, dapat nakakakain pa rin tayo ng totoong pagkain, katulad nga ng tinatawag natin, 'no, kasi pag totoong pagkain, ang sinabi ito yung mga lutong-bahay. Pero kung kaya o may mga may mga ano karinderya diyan malapit sa inyo, mas mainam pa ’yon kaysa magde lata ka parati o mag-ano, mag mag-processed food. Pero kasi di ba, sabi mo nga nahirapan ka ng mag mag maglaan ng oras para pa magluto o mag-prepare ng pagkain mo sa araw-araw, 'no. Siguro iyon talaga, parang isa 'yon sa mga bagay na maib maib papayo ko sa'yo. Pero matanong ko lang um, <swallows> oo, pero, ah, talaga ba, a almost every day parang processed na, 'tsaka fast food na ang nakakain, may mga pagkakataon naman ba na may mga tao dahil, sabi mo, solo living ka, 'no, pero may mga pagkakataon ba na nakakakain ka rin ng tamang pagkain?
Yes, oo. Totoo. Oo. Mm, mm. Mm. Oo. Ah, masarap. <chuckles> <chuckles> Ah, oo. Yes. Mm. Oo. Oo. Dahil recently ang daming mga ganaps, alam mo 'yun may mga events na, may mga parties na, so may mga ano may mga family members ako na ano bumibisita. Tapos, eh, mi minsan pinapa-Lalamove nila, ah, halimbawa may sobrang handa ganyan, magte-text yan sa'kin yung kapatid ko, "uy, mayro'n akong ano dito pa-Lalamove natin diyan." So 'yun may chance ako na makakain ng ano ng luto talaga ng ano ng, ng isang tao ganyan. So ayun dahil nga may mga events ngayon, yu may opportunity nagkaroon ako ng opportunity na ano makakain kahit papaano ng maayos na pagkain. Pero <sniffs> nung mga nakaraang buwan lalo na itong mga halimbawa October, November, talagang almost daily, although may time na nakakabili ako ng ano, halimbawa nakakabili ako ng itlog tapos ng buns ganyan ginagawa ko lang yung egg sandwich. So tingin ko ano baka pumasa na 'yun sa ano totoong pagkain. Pero 'yun yung ano 'yun yung naging sistema ko dati kasi nga, eh, nagbabawas din ako so gina ginagawa ko lang dati ang lunch ko egg sandwich lang, dalawang piraso ganyan. Pero yung feeling ko kulang naman din siya sa nutrients 'di ba kasi itlog, although may protein siya pero, the rest may mantika na. Tapos yung yung tinapay 'di ba white bread siya, nakakadagdag sa ano sa weight. Pero ang ganda din nung suggestion mo kanina na ano, na maglaan ng isang araw na magluto, kasi kaya ko naman talaga magluto actually hilig ko talagang magluto, nawala lang siya ngayon kasi nag shift na ako sa work-from-home. Dati kasi, ah, nagtuturo ako sa ano sa physical school pero ngayon dahil nga work from-home na ako, wala na talaga yung time na ano magluto ko. Dati alam mo minsan nagba-vlog pa nga I mean hindi naman nagba-vlog, bini-video ko lang yung mga ano niluluto ko ganyan. Yung mga proseso, kasi natutuwa ako na ano na i-my day siya ganyan na i-story siya. Nawala na yung ano ko nga na 'yun nawala na yung parang hobby ko na 'yun na ano na magpasikat. Kaya 'yun gusto ko rin siya ibalik na siguro nga ito na yung time na ano baka kailangan maglaan ka na talaga ng isang araw para makapagluto. At least magagawa ko rin yung hobby ko 'di ba. Parang to ano, parang "hitting two birds with one stone" na may isang araw ako na gagawin ko 'yun para makapagluto, makapag-meal prep and tama ka naman puwede akong mag-init kasi may microwave naman ako dito so anytime puwede ko siyang initin. Hindi naman din ako maselan sa ano, eh, yung paulit-ulit na ulam. Wala namang ano sa'kin wala namang kaso sa'kin 'yun kung halimbawa, ah, mag-ready ako ng tatlong putahe para sa isang week. Okey lang sa'kin na ano 'yun ma maulit siya ng ano maulit hanggang maubos. Kasi nasanay naman ako nung bata ako na ano, eh, simula umaga hanggang gabi 1 lang yung ulam namin, so okey na okey sa'kin yung suggest mo ang ganda no'n. Kaya ano thank you. Baka pero baka mayro'n ka pa iba pang way na ano puwede kong gawin?
Mm. Oo. Mm. Mm. Oo. <laughs> Mm. Mm, actually oo, kung may budget ka naman, tapos kasi di ba siya sabi mo parang medyo naco-conscious ka na sa weight mo, tama ba? Gusto mo parang healthy living ganiyan. Meron kasing mga ano, yung mga puwede kang mag-subscribe, yung mag-se-send sila sayo daily ng meal mo for the whole day, tapos iinit mo na lang siya sa microwave pagkakain. Para sa ganun kumbaga naka-ready na siya ta's yung calorie yung number of calories din naco-control, kasi parang merong pagpipilian dun kung how many number of calories lang yung per meal na pwe kainin ganon. <sniffs> Pero at para at least healthy parin at the same time, totoong pagkain ba yung nakakain ko, hindi laging processed food. So ano siya, ah, kadalasan mag-se-send siya sayo morning, i-sesend na nila yung, um, breakfast, de ah lunch, dinner 'tsaka snacks mo rin, para nang sa gayon kumpleto yung kain mo, kasi may mga pagkakataon yan, alam ko pag work from home ka, may mga pagkakataon na hindi ka na naglu-lunch o kaya hindi ka na nag-de-dinner, o kaya pagsasabayin mo na lahat sila, <chuckles> alam mo sana mali naging OMAD ka na di ba? Parang tapos ang OMAD mo pa
Mm, oo. Yes. Ay ni okey. Mm. Oo, oo. Mm, mm. Mm. Yes. Naging OMAD <laughs> Oo.
ano pa cold cuts pa o kaya delata di ba, ah, panalo ka talaga dun. So yun yung mga 1 sa mga bagay na mapapayo ko sayo kasi kung talagang may budget naman bakit hindi, hindi rin naman ganun siya kamahal, actually nag-wo-work siya for solo living, kasi pag madami kayo ta's ganun yung gagawin niyo, talagang mahirap kaila mas mas mas praktikal na magluto. Pero sa sitwasyon mo, maganda yun, yung mag-subscribe ka sa mga ganon, actually, kahit healthy masarap ang mga ano nila, mga meals na pine-prepare nila for you every day at iba-iba yun.
Ya, <laughs> hmm, hmm. Mm. Mm. Ay, parang ano 'yun, ah, ang gandang idea no'n, hindi ko siya naisip na ano, oo nga although, nag-bump siya sa'kin dati nung may work nung nagtatrabaho pa ako sa physical school, 'di ko lang siya pinansin kasi feeling ko hindi ko naman siya need talaga, kasi nga nakakapagluto ako pero this time, kung iko-consider ko siya since mayro'n naman talaga din akong budget every week for food. So, mas okey nga 'yun na ano, alam mo yun, counted na rin yung calories tapos prepared na simula, alam mo yun, almusal, snacks tapos lunch and then dinner. So, oo nga, 'no, and then, ayun, iinitin ko na lang siya. So, kumbaga ano na ako, chill na lang ako. Talaga talagang papadala na lang ako, magbabayad na lang ako, then okey na, tapos na. So, wala na akong problema, mas mas makapag-focus na ako sa work and then, hindi ko na masyadong iisipin din yung ano, yung, ah, weight ko. Siguro mag-a-add na lang ako ng mga, ah, ibang activities para mas bumilis yung weight loss ko. Pero ang ganda-gandang idea no'n kaya, thank you, thank you do'n sa ano, sa suggestions mo na 'yun. Su susundin ko 'yun, mamaya maghahanap na ako ng ano, ng puwedeng maging ano, maging, ah, mag-service sa akin ng ano, ng ganong ano, type ng service.
Mm. Oo. Totoo, tapos 'yun alam mo 'yun, parang pagdating naman sa aso mo din para healthy din siya. Siyempre, yung mga, mga vegetable, minsan mag magpakulo ka lang. Tas i-mash mo lang, ihalo mo lang do'n sa dog food niya para kahit papano, alam mo 'yun, may healthy rin 'yung kinakain niya, 'no? Kasabay mo. Oo, kasi siyempre, baka mamaya hindi lang nakakapagreklamo 'yan. Pero, "Ano ba 'to, lagi na lang mainit na tubig tsaka dog food na pinapakain niya sa akin." 'Di ba? Ayun na nga. Pero alam mo 'yun, maganda yung simulan mo. Kasi lalo na sa mga ka katulad nating work from home, napakahirap talagang bigyan ng oras na alam mo 'yun, magluto pa, mag-prepare pa, mamalengke pa. Ah, very hassle siya kasi, siyempre, mas, mas, mas, pro ah, priority natin yung pagtatrabaho, 'no? So, maganda yun, ah, sundin mo.
<laughs> Ah, oh. <laughs> Sabay kami, oo. <laughs> <laughs> Oo, feeling ko nga, Tingin ko. Oo. Oo. Yes. Ayun, ts kaya salamat talaga do'n sa suggestions. Sobrang laking tulong, at least nabawasan yung isipin ko ngayon. Eh, siyempre, thank you lagi do'n sa ano pakikinig. Kaya ano salamat at paalam.